<chuckles> Sige, una ka na. Alam natin 'yan. <chuckles>
Oo, sige. Sige, unahin na natin sa hamon 'no. Sa hamon naman kasi talaga alam na natin sagot diyan 'no? Parang nakaka-umay naman. Araw-araw. <chuckles> Oo, paborito ko 'yan, masarap 'yan 'no parang oh walang wala nang tanong dun, eh, 'no. Masarap 'yan kaya mo nga paborito, eh. Pero na ang hamon dun talaga nakakasawa. Siyempre yun na naman, yun na naman, 'di ba? Parang araw-araw talaga. <chuckles> Parang <chuckles> nakakasawa, 'di ba? Diyos ko, 'yon at 'yon pa rin. Mo ngayon may ang magiging, ah, ending niyan parang hindi mo na magiging paborito yung pagkain kasi nauumay ka na, 'di ba? Parang a a a hindi ka ikakasuka mo na 'no, parang ganon. And sa benepisyo naman siguro, um, ayun kasi nga paborito mo yung pagkain 'di ba parang okey siya, ah, comfort food mo siya 'no kasi paborito mong pagkain 'yan. Siguro yun yung magiging benepisyo niya na parang, ah, 'yon kasi magiging komportable ka sa pagkain mo 'no? Parang, ah, alam mo na kung ano yung lasa nung kakainin mo, parang wala ka ng o wala kang ika ikakapangamba 'no. Parang hindi ka kakaba hindi ka na magiging ano, mag-iisip or mag-o-overthink dun sa pagkain mo kasi alam mo na yung pagkain mo eh, 'di ba? Ah, 'yon. 'Yon yung sa'kin, oo.
Hmm. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Mhm. <laughs> Totoo. <chuckles> Totoo, yun nga. <clicks tongue> <clears throat> Sa'kin naman katulad ng sinabi mo siyempre unahin natin yung hamon. Parehas na parehas. Yung gusto mo ng bago tsaka nakakasawa, nakakasawa. Siguro dalawang araw, tatlong araw, sige okey, kaya mo 'yan. <chuckles> Pero hindi, maghahanap at maghahanap ka ng ibang ng iba mong gustong kainin para ma ma-balance kumbaga yung yung panlasa mo. Tapos yung benepisyo, <clicks tongue> hindi na tayo lalayo siyempre ko-consider ko yung dahil parehas parehong pagkain araw-araw, iisipin ko na parang tira yung kakainin mo sa pangalawa o pangatlong araw. So, mas tipid, di ba? <chuckles> <inhales> Ayun, ah, benepisyo ayun tulad ng sinabi mo agree din ako dun, hindi ka na din mag-iisip, hindi ka na mahirapan mag-isip. "Oh, paborito ko 'to." Alam mo na lutuin or alam na kung pa'no lulutuin para sa'yo. So ayun, parehas lang. <chuckles>
Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm, tama. Oo. Tama. <chuckles> Oh, tung tama naman yun 'no. Parang, ah, ibig sabihin nun nagkakasundo tayo sa, ah, pinag-uusapan natin kasi parehas tayo ng naiisip, 'di ba? Parang ganun naman kasi talaga siya, eh. Parang wala namang ibang sagot dun, eh, 'no. Parang yun at yun lang talaga siya. So, ah, sige ah, paano nakakaapekto ang pagkakaiba-iba ng pagkain sa ating kalusugan at kasiyahan?
Mm. <chuckles> <chuckles> Oo. <chuckles>

Ganun din, galing mo, eh. Ah, <chuckles> ganun din yung ganun din yung mga naiisip kong sagot, um, <clicks tongue> ayun. Sa kalusugan mahi mahihirapan yata akong magsu mag <swallows> mag, ah, share tungkol sa kalusugan. Pero kasi 'yan iba talaga, ah, fulfilling yun nga dahil nga adventurous ka at saka mahilig tayong mag-try ng bago, ah, ano yun so, ayun added knowledge 'yon tapos yung culture pati tapos kapag mas interesado ka pa 'di ba parang ire-research mo pa siya. Ultimo yung pa'no siya kainin or anong bagay sa pagkain na 'to. Tapos yung <clicks tongue> yung parang kumbaga technique kung pa'no ba 'to ginawa. So, yun masaya. Masaya, oo masaya 'yon. <chuckles> Oo.
Mm. Mm. Oo. Mm. Tama. Mm. Hmm, 'di ba? Ako, ah, 'di ba ako Pilipino, ah, nag-try ako before ng yung first time ko ma-try yung mga sushi, gano'n. Nu nung una chin jina-judge ko talaga. Parang sabi ko ano 'yan, eh eh, hilaw 'yan, eh. Parang masarap ba 'yan? Di ba parang mga gano'n, 'di ba. Parang kakain ako ng hilaw, um, may mga gano'n akong panghuhusga noon 'no. Pero nung natikman ko, okey pala tapos naging paborito ko rin, 'di ba? Parang sabi ko, dun ko talaga na-realize na wala naman pala talagang masama na sumubok ka ng mga bago 'no lalo na sa pagkain na syempre hindi minsan kasi sa itsura parang hinuhusgahan natin na parang hindi masarap 'no. Pero 'pag tinikman mo, sarap pala. Kumbaga oo, walang masama din minsan subukan 'no, hindi mo naman ikakamatay, eh. Kumbaga ano lang siguro kung may kung may lason 'no mamamatay <laughs> pero kung wala.
Mm. <chuckles> Oo. <exhales> Hmm. Mm. Oo. Oo, oo. Tsaka kung oo, alam mo naman yung kung allergic ka edi 'wag mong subukan. Pero totoo yan, um, ayun lagi ko ngang sinasabi kahit sa mga kaibigan mo na parang, "Okey 'yan na subukan mo at least ma 'pag ayaw mo, 'pag 'di mo gusto at least sa susunod hindi mo na siya bibilihin, hindi mo na siya i-ta-try, 'di mo na siya oorderin." Tapos ano pa ba? <clicks tongue> sa kasiyahan minsan dahil nga pak halimbawa, bago bago lang sa'yo 'yong 'yong putahe na tinray mo. So, minsan ang hirap ikumpara. Alam mo okey nasarapan ako halimbawa, pero pa'no ko masasabing masarap 'to? Ino-overthink ko minsan, eh. Pa'no ko masasabing masarap 'to kung wala pa naman ko ito yung first time kong ma-try 'to tapos ayun kumbaga, ah, part pa rin yun ng exploration or pagiging adventurous, um, yu 'pag dumating may may 1 day ulit, parang same kind of restaurant or pagkain, <clicks tongue> o-orderin mo yung ganun na pagkain ulit para iko-compare mo kung ano ba yung mas masarap. So, ayun.
Mm. Mm. 'Di ba? Mm. Mm. Oo. Mhm. Oo. Tama, mm. Yun mismo. Ah, tama ka dun. Ayan, ah, siguro, ah, alin naman yung mga as ah, aspeto ng pagkain na mas mahalaga para sa'yo, ah, yung lasa ba o karanasan ng pagtuklas ng bago?